Mm. <clicks tongue> Maganda yung meron kayong <sighs> plano na at may ginagawa na kayo na hakbang para magawa niyong mabalanse nga po 'yong paggamit sa social media at ganon makapagtuon ng oras ninyo sa ibang mga bagay. Meron na rin tayong mga ilang mga apps sa cellphones natin para i-control 'yong screen time parang magbibigay siya ng alarm kung i-se-set niyo 'yong alarm siyempre muna-customize niyo 'yong alarm na gaano katagal lang ba ako gagamit ng app na 'to o ng cellphone ko at kung dumating na yung yung time limit pwede kayong ire-remind na may prompt na lalabas na, um, ba ib yung iba may i-enforce talaga nila na iko-close yung app may iba naman na i-re-remind ka lang. So iilan na siguro sa pwedeng yung subukan yung mga apps na yun na nag-co-control ng screen time natin.
Mm. Mhm. Mhm. Mm, tama. alam mo maraming maraming salamat sa mga naibigay mong advice, ah, sa totoo lang i-apply ko to kasi malaking tulong din talaga eh.
Oo, walang anuman, salamat din kasi binahagi mo yung karanasan mo.
Ayun maraming salamat ulit sa'yo, paalam.
Paalam.